Indubbiamente è più comodo, certo se devi andare sui mezzi.
Perché che facevo? Prendevo il carrello, eh, appendevo il carrellino al carrello
Sì. Okay, ti se
buttavo tutta la spesa nel carrello, poi una volta arrivata alla cassa mettevo tutto nel carrellino. Che meraviglia, era fantastico.
Era già tutto pronto, ah. Fantastico. Ho capi
Funziona a meraviglia, fregandomene di quello che potevan pensare le persone, perché lì, mhmm, <tsk> diciamo in un contesto più estero, nessuno di diceva nulla, nessuno
Eh. Certo, nessuno guarda come come sei vestit e invece dove dov dove abiti adesso ti guardano ti ti senti guardata per come ti vesti?
No, a nessuno importa un fico secco. <chuckles> Allora qui ehm, allora nella zona in cui sono adesso, mamma mia, cioè, se vedo le casalinghe come si conciano, uhm, mhmm, io sono m Miss Universo a confronto. Ecco, nella zona dove sto andando a vivere adesso, invece, ho notato che le signore vanno con i figli al panificio, con la giacca firmata e la scarpa elega
Mh. <laughs> Ho capito. <chuckles> Eh. Ah okay, cam cambia vedi? Di quan di quanti chilometri ti sposti?
Eh parliamo di, uhm, 2 chilometri neanche, 1 chilometro e mezzo. Non sto scherzando, sono sera.
Hai capito, quindi cambi qua cambi quartiere cambia tutto.
Mamma mia, ma parliamo veramente di 1 chilometro, 1 chilometro e mezzo, neanche, di distanza. Pochissimo, fatti siamo vicinissimi per portare le cose, è veramente molto semplice, perché avendo una macchina piccola, non possiamo infilarci più di tanta roba e ora un po' per volta non spendiamo nulla, perché è veramente qui qui accanto.
Pensa. Eh. Sì. Eh beh, certo. È troppo vicino, è t ho capito rimane ve veramente comodissi
Ma una zona completamente diversa, quindi lo stile va assolutamente, uhm, ripensato. Sì. Devo dire che di recente ho comprato un bel pantalone della tuta, ma firmato. <chuckles>
Eh vedo. Adeguato. Eh certo, okay. <chuckles> Quindi va Ah okay, s siamo sempre a livello tuta, però questa volta è firmato. Va bene. <chuckles>
Ntoventi euro. Eh questa volta è firmato e ci stava bene con na' scarpa bianca di un'azienda italiana milanese bella, uhm, però comprata da un outlet e ha finito per sfaldarsi tutta, si è distrutta, non capisco cosa sia successo e l'ho dovuta buttare.
Eh. Oh. Eh.

<chuckles> Ma senti, ma c'hai an c'è anche una parte umorale, nel senso se l il giorno ti sed s ti svegli storta, c'hai un abbina un abbigliamento che ve mhmm, mhmm, mhmm, mhmm, dove vai a a finire, oppure il contrario, se la un giornata che ti senti
Le perline. Eh, se mi va, se is se mi sveglio storta, io non esco di casa. È semplice.
Hai hai risolto alla alla radice il problema. <chuckles> Vada giù da solo, cioè vai vai vai tu.
Sì, sì, manco per portare giù il cane. Ehm, dico a mio marito: "Oh, oggi te la vedi tu." Oppure si portassi a spasso da sola, perché
<chuckles> <chuckles> Io da qui non esco. Okay. <chuckles>
No vabbè, to è tutto estremizzato. Sì, ma generalmente in quelle giornate un po' tipiche mensili de delle donne, che hanno tutte le donne.
Mh. Si.
Oppure se c'è proprio maltempo o, uhm, per esempio se sta tutto a lavare, ehm, dico: "Caspita adesso devo sporcare un altro completo." E li dico: "Guarda tu che vai sempre col jeans e la maglietta nera, esci tu, vai a far la spesa, vai a comprare l'acqua, porta il cane, perché oggi proprio non è cosa."
Eh. <laughs> No, non è cosa. Ah, okay.
E lui sa lui sa. Capisce benissimo lo stato d'animo. Sì, sì.
Capisce subito l l lo stato ve oggi non è cosa, dai. Ehm, e quindi si si prodiga e va a far la spesa. Senti, a propoe e invece quando vai a far la spesa com'è l'outfit pe perfetto?
Si. Beh. Davvero? <chuckles>